Hmm, hmm. Well, ang dami ko kasi ring naging kaibigan. O, is tatlo kami magkakapatid, actually. Pero a ako yung panganay namin lalaki. Madami siyang kaibigan na tahimik. Ako naman, friendly na medyo maing di ba maingay, medyo extrovert, tapos marami ding kaibigan. Yung bunso namin mahiyain, mm. So, parang nung elementary ko, natatandaan ko marami akong dinadala sa bahay namin na kalaro, mga kaklase namin. Minsan, naliligo kaming ilog, parang kasama ko silang kumakain, ganiyan. Tapos may natatandaan akong isang friend, na tumatak sa'kin. Siguro grade 2 palang yun, naging kaibigan ko siya kasi ang ganda nung papel niya, kulay green yung ano, <chuckles> parang iyon lang yung ano, eh, 'no, yun lang yung nagustuhan. Kasi parang ta's marami siyang stationary, 'di ba ganiyan. In short, naiinggit ako sa ano, sa gamit, parang ganiyan. Kasi bata ka, eh. Sabi ko, "Ay, ang ganda nung papel, gusto ko din yung gano'ng papel." Ta's naging close din kami. Anak siya ng pastor, eh. Ta's minsan nagpupunta ako sa kanila tapos yun, binibigyan niya ako ng papel na gusto kong ganiyan, ta's naging close kami. Eh, ganun pala yun, nung bata ka parang hindi pa ganun hindi ka pa naghahanap ng requirement ng pakikipagkaibigan, basta kapalagayan mo lang ng loob or parang meron lang kayong common factor, nagiging kaibigan mo na. Iyon yung iyon yung basehan ko dati ng pakikipagkaibigan, 'pag kasama mo or parehas lang kayo ng laro, ganiyan. Mm.
Ah. Mm. Hmm. Ah, okey, oo. Totoo. Yung gusto ano. Nakakatuwa 'no, na sa edad mong dalawang taon, ay, I mean yung kabataan mong 'yan, nung ganiyang edad ka. Oo, grade 2, sa edad mong ganiyan na bata, talagang ano, ah, talagang si nabanggit mo nga, extrovert ka. Talagang bukas ka talaga sa kahit sinong makakalaro mo or makakasama mo, tapos talagang tumatak lang talaga 'tong isang kaibigan kasi meron kayong pagkakakapareho talaga, yung interest niyo sa mga stationary. Um, nakakatuwa, nadaanan ko rin yung ganiyang karanasan na lalo na 'pag mga babae, mahilig talaga sa mga ganiyan, eh, 'di ba? Na mga lalo na yung mga mababa mababangong stationary, 'di ba hilig na hilig talaga niyan.
<laughs> Eh, grade 2. Grade 2, grade 2 yun ako hmm. Oo. Oo, mga papel. Oo. Papel. Oo. <laughs> Oo, di mo na hindi mo ginagamit. Nakatabi lang, 'di ba?
Oo, kokoleksiyonin mo lang. Pero hindi mo siya gagamitin talaga. Iingat-ingatan mo siya at gusto mo pa nga, hindi mo mababawasan, 'di ba? Pero nung nabanggit mo na nga, na ganiyan extrovert ka, kumpara mo sa mga kapatid mo. Ah, paano mo nasasabing extrovert ka? Paano mo na kaagad na nag na naano sa sarili mo na
<laughs> Oo. Tama. Oo. Tama. Mm.